Ừm, bạn ơi, vậy thì mình muốn hỏi một chút nhá, làm thế nào để bạn cân bằng được cái việc ăn uống khi mà bạn bận rộn như thế nhỉ?
Ừm, thì thật ra á, ờ, chuyện ăn uống á với người bận rộn thì nó cũng giống như một cuộc chiến vậy đó bạn. Có những lúc á thì mình đang làm việc, ờ, ô kê mình đang ngồi làm việc là rất là trơn tru luôn á, nhưng mà ngước lên thì mình thấy là quá giờ ăn luôn mà mình chưa ăn gì hết trơn. Thì mình nhận ra rằng là, ờ, nếu mà mình không biết cân bằng ăn uống nè, thì công việc có ổn cỡ nào thì cơ thể của mình cũng có những cái chi cái dấu hiệu mà nó nó báo hiệu là sức khỏe mình không tốt á.
Ừm. Ừm. Ừm, đúng nà. Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi nha. Ừm, ảnh hưởng sức khỏe rất nhiều luôn.
Ừm, đúng rồi.
Ừm, vậy thì khi mà, ờ, bạn thấy nó có nh cái những ảnh hưởng xấu đến cơ thể như thế, đúng không? Vậy thì bạn đã làm cách nào để cân bằng được cái việc ăn uống khi mà bận rộn như vậy á?
Ừm. Ừm, thì mình mình bắt đầu là, kiểu như, ờ, tập lại cái thói ăn thói quen ăn uống nè, ờ, kiểu như, mình ăn ra ăn thì làm ra làm á. Là mình, kiểu, cũng hổng có, à, ép bản thân mình là phải, ơ, nấu cầu kì nè mà bắt đầu bằng mấy cái thứ đơn giản nè. Ờ, ví dụ như sáng thì làm một ly sữa, đúng rồi, với một, ờ, một lát bánh mì thôi, trưa thì mình chọn mấy món có rau.
Ừm. À, ô kê. Ừm, mình hiểu. Ừm, những cái đồ Ừm, đúng rồi. Ừm, toàn là những cái đồ ăn rất nhanh mà vẫn là còn rất có dinh dưỡng, đúng không? Đầy đủ chất dinh dưỡng nữa. Ừm.
Đúng rồi. Đúng rồi. Mấy món mà cũng vừa nhanh mà vừa có chất á. Là trưa thì mình chọn món có rau nè, tối thì lại chọn ăn ăn nhẹ nhẹ cho dễ ngủ. Có lần thì mình cũng thử meal prep á để cho mình chuẩn bị nhanh. Ừm, trong cái lúc mà mình làm việc bận rộn á, kiểu, chuẩn bị đồ ăn sẵn cho vài ngày nè, mình bỏ trong hộp để tủ lạnh á. Lúc đầu hơi lười á nhưng mà sau này thì mình thấy cái phương pháp này rất là tiện luôn á, kiểu như, nó vừa tiết kiệm thời gian nè
Ừm. À. À, vậy à? Ừm. Ừm, mình thấy đúng là cái phương pháp này rất là hay luôn á!
Đúng rồi. Mà quan trọng là mình cũng đỡ phải nghĩ là "Ờ, ờ, mình chuẩn bị, ờ, tối nay ăn gì? Ngày mai ăn gì?'', kiểu vậy đó. <laughs> Thì mình c
Ừm. <laughs> Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, mà tại vì khi mà mình bận rộn thì ngay cái việc là nghĩ xong rồi lập ra các kế hoạch để nấu ăn các thứ thì nó cũng khá là tốn thời gian mà lại còn mất tâm sức của mình, đúng không? Mà khi mà mình đang bận thì mình không có tâm sức để làm việc đó, đúng không? Ừm, vậy thì cái việc meal prep này nó khá là ờ, mình thấy là khá là phù hợp với những người bận rộn, đúng không? Vậy thì bạn đã bao giờ tự ờ, à, bạn đã áp dụng cái cách meal prep này vào bản thân nhiều chưa? Và bạn thấy nó có hiệu quả rõ ràng không?
Ừm, đúng rồi. Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Ừm, đúng rồi. Ờ, mình thấy nó OK nha tại vì, ừm, nó tiết kiệm thời gian lắm luôn á. À, meo rép á thì mình có thể chuẩn bị thịt, cá nè, rau luôn á. Rau rồi đặc biệt là những cái loại bí á thì mình để lâu hay nó nó đâu có bị hư đâu. Ừm. Ừm. Nó nó đưa nó vừa bảo đảm cho mình là mình có thể cân bằng đạm nè rồi rau củ, ừm, đầy đủ hợp lý luôn, ừm, mà mình không
Ừm. Ừm, đúng rồi. Wow! Đúng, đúng, đúng! Ừm. Ừm, đầy đủ đủ các chất luôn, đúng không?
Đúng rồi.
Ừm. Mà nó lại còn, ừm, khi mà mình cần thì mình có thể làm được luôn ha thì rất tiết kiệm được thời gian, đúng không?
Ừm, đúng rồi. Ờ.
Mà đúng rồi, mình thấy là nhiều khi mà bận rộn thì mình sẽ bị cảm giác hơi bị lười không phải lười nhưng mà là sẽ, kiểu, khiến mình bị không muốn bắt đầu làm một cái gì nó quá lâu, đúng không? Khi mà mình đã bắt đầu chuẩn bị được cái bữa ăn trước rồi, thì khi mà mình muốn lấy ra ăn thì nó lại rất là nhanh luôn, thì mình sẽ bớt cái cảm giác nó ì đó đi thì mình lại dễ dàng mà ăn uống hơn, đúng không?
Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi. Thiệt ra thì nó nó khiến cho mình là giảm đi cái cảm giác mà, ờ, cái suy nghĩ nữa là "mình quá mệt để nấu đi, thôi mình mình bỏ bữa đi" là, kiểu, như vậy đó. Thì meal prep thì nó cũng nằm trong, a, là một trong những cái mà, ờ, phương pháp để mà mình có thể, a, tiết kiệm thời gian nè, rồi mình cũng có thể vừa đảm bảo cho sức khỏe của mình mà còn có thể là mình tự nấu ăn nữa.
Ừm. Ửm. Đúng rồi. Và
Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm luôn.
Ừm, đúng, đúng, đúng! Đúng rồi. Tại vì cái chuyện an toàn thực phẩm này mình thấy là nó cũng là một cái vấn đề khá là lớn. Nhất là ở những cái những nơi đ ở những cái thành phố mà đông người ấy, thì mình thấy cái việc vệ sinh an toàn thực phẩm rất là, đáng sợ á. Ừm, nhiều người trẻ thì giờ thường xuyên ăn ở ngoài, nhưng mà mình thấy cái vấn đề này, cái vấn đề an toàn thực phẩm thì ít được cái sự chú ý luôn. Vậy bạn có cách nào mà dù cho những người bận rộn á thì mình thấy đúng là không thể có thời gian để nấu được và họ thường xuyên phải ăn ngoài. Vậy thì làm sao để ăn những cái đồ ăn ngoài như họ ấy, mà vẫn có thể đảm bảo được cái vệ sinh an toàn thực phẩm này, và cả một cái cách nào đó để chọn những cái bữa ăn mà nó đầy đủ chất dinh dưỡng như là bạn như là bạn tự nấu, được không?
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Thì thật ra á, ờ, để để để để mà mình trả lời cái ý một, ừm, trước nha, là ờ, là làm sao để mà giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm khi mà ăn ngoài á? Thì đặc biệt thì mình chỉ ăn những cái hàng quán quen thuộc thôi, là mình biết là chủ quán là người, à, rất là ưu tiên cái vệ sinh nè, rồi, à, nấu ăn á, thì sạch sẽ, chuẩn bị đồ ăn gọn gàng, nhất là
Ừm. Ừ, ừ. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, vậy là dựa vào kinh nghiệm bản thân nhỉ?
Đúng rồi, và quen biết nữa. Ừ, mình phải biết cái chỗ nào là vừa nấu ngon và vừa sạch sẽ thì mình mới lựa chọn.
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Vậy vậy thì còn cái cách nào mà để xây dựng được một cái bữa ăn cho nó hợp lý, nó đầy đủ chất dinh dưỡng nhỉ bạn?
Ừm. À. Ừm, thì thật ra á, ờ, mình có thể mình có thể, ờ, mình có thể đảm bảo là một ngày mình vừa nạp đạm, mình vừa nạp, ờ, chất xơ chất, xơ từ rau củ á, và, ờ, và những cái, a, chất dinh dưỡng như từ hạt rồi này kia. Thì ngày nào mình cũng bổ sung thì nó sẽ mình mình cân mình ừm, ví dụ như hôm nay á, mình ăn bún bò rồi, đúng không? Mình ăn bún bò trong buổi sáng rồi, đúng không? Thì nó vừa có thịt, vừa có rau nè, mà vừa có tinh bột nữa, tại do bún á.
Ừm. Ừm. À. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Vậy là thịt là có đạm, đúng không? Rau thì còn chất xơ và vitamin này. Và mình lại còn có bún là tinh bột nữa, đúng không? Ừm, vậy thì cũng có một bữa ăn cũng khá là đầy đủ nhỉ.
Đúng rồi. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Sau đó thì mình, à, kiểu, cũng chuẩn bị cho bản thân mình cái, a, đồ ăn nhẹ sau bữa ăn nè, như là trái cây, sữa chua hoặc là mấy cái hạt khô á, thì nó là
Ừm. Ừm. À. Vậy là để bổ sung những cái vi chất khác, đúng không?
Đúng rồi, vừa có vitamin nữa.
Ừm. Mình hiểu. Ừm. Vậy thì ờ, nhưng mà mình thấy nhá, nhiều bạn thì khi mà có thời gian bận á, thì hay thường là bỏ một bữa trong ngày chẳng hạn. Ví dụ một ngày chúng mình thường ăn 3 bữa, đúng không? Thế thì nhưng mà có nhiều bạn thì lại chỉ khá là bận, thế là họ lại chỉ có ăn bữa sáng và bữa trưa xong rồi bỏ bữa tối này. Hoặc là chỉ ăn bữa sáng, bữa tối lại bỏ qua bữa trưa này. Thì bạn thấy cái việc như thế nó có ảnh hưởng gì nhiều không? Khi mà mặc dù là ăn 2 bữa thì có thể mỗi bữa ăn khá là nhiều đi, nhưng mà vẫn bỏ một bữa nào đó
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm.
thì nó có ảnh hưởng đến sức khỏe không?
Ờ. Đúng rồi. Thật ra là bỏ bữa rất là ảnh hưởng đến sức khỏe luôn. Thì dần dần mình ừm, đúng rồi, ờ, mình bỏ bữa, thứ nhất á, là, ờ, càng ngày thì, ờ, bao tử của mình á, thì nó sẽ bị nhỏ dần, tại vì nó co, nó co dần, do mình ừm do mình không có đáp ứng được do mình không có đáp ứng được là ngày nào mình cũng sẽ ăn đủ cái lượng thức ăn như vậy á. Thì nó rất là ảnh hưởng cái bao tử của mình và hơn nữa là ví dụ như mình, à trong trường hợp mà mình, à, bỏ bữa đi, mình bỏ bữa đó đi, thì, ờ, trong trong bao tử mình thật ra là hông có cái gì hết. À, thì đó là cũng cũng gây ra bệnh đau bao tử nè, rồi dần dần nó ảnh hưởng đến các cơ quan khác nữa. Và mình cũng ờ, thật ra lì mình không có chất trong người thì mình sẽ hổng có năng lượng để mà làm việc. Ừm, thì nó cũng ảnh hưởng công việc nữa.
À, vậy à? Ừm. Ừm. Ô, thế á? Ôi, cái này mình không biết nha. Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ừm, ừm. Đúng, đúng. À, vậy à? Ừm. Đúng nha! Mình cũng thấy là nhiều bạn mà bỏ bữa xong rồi lại có thể là bị hạ đường huyết này hay là bị đói quá rồi ngất xỉu cả trong giờ luôn á.
Đúng rồi. Ừm, đúng rồi.
Ừm. Vậy thì, ờ, cái việc này nó cũng khá là hại ha? Vậy thì bạn có cái lời khuyên nào để cho những bạn mà đang bị quá là bận rộn như thế để có thể sắp xếp được thời gian để ăn uống nó một cách đầy đủ các bữa không?
Ừm. Ừm. Ờ, thì thì thật ra á, là mình cũng, ơ, ờ, cũng nghĩ là nên nên mình nên giữ cái thói quen, à, ăn uống khi mà công việc dồn dập nè. À, mình ví, à, ví dụ như mình đã đề cập là mình, à, làm meal prep nè. Ồ, hoặc không là mình có thể luôn chuẩn bị cái cái đợt sẵn bên mình là đợt thức ăn nhẹ, như, a đúng rồi. Như những
Ừm. Ừm, đúng nhỉ. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Và những cái đồ ăn nó dễ chuẩn bị à, dễ ăn luôn được, đúng không? Không cần mất thời gian chuẩn bị nhiều. Ừm, bạn có thể ví dụ một vài cái đồ ăn như thế không?
Đúng rồi, đúng rồi, ờ, mình có thể chuẩn bị à, mình mình có thể chuẩn bị lương khô nè, hoặc là những cái, a, bánh ngọt, bánh ngọt mà nhỏ nhỏ mình có thể đem theo để mà mình ăn chống đói. Nhưng mà chống đói thì chống đói thôi nha, ờ, sau này thì mình đúng rồi, sau đó thì mình cũng nên bổ sung một cái bữa chính cho bản thân mình. À, và và hơn nữa thì mình cũng nên học cách là đặt giờ ăn cố định như kiểu là ờ ờ mình đặt cái linh lịch họp trên cái điện thoại mình nè, hoặc là trên máy tính mình nè đúng rồi, ví ví dụ như là, ờ, mình bận rộn quá thì mình nên đặt, ừm, thời gian là giữa giờ, 12:00 trưa nè, còn tối thì là 6:00 tối thì điện thoại của mình nó sẽ báo mình đi ăn nè. Mình sẽ hổng có để bụng mình ra lệnh nữa, thì nó sẽ giúp mình là tạo được cái thói quen nè.
Ừm. Ừm, ừm. Đúng rồi, đúng. Mình hiểu. Ừm. Ừm. À, ừ. Cách này được ấy. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Như bạn nói là cũng nhiều khi là làm việc quá bận rộn thì bị quên mất luôn, đúng không? Thì cái cách là đặt báo thức này sẽ khiến mình nhớ được, đúng không?
Đúng rồi. Ừm, đó là cách hay á.
Ừm, ừm. Ừm, một cách rất là hay luôn bạn ạ. Vậy thì nhưng mà trong cái môi trường công sở hoặc là khi mà đi công tác ở đâu đó chẳng hạn thì chúng mình luôn phải ăn ở ngoài, đúng không? Thì nhưng mà đôi khi là ví dụ là đi công tác đi, thì ở những cái nơi mà khá là xa lạ ấy, thì mình sẽ không có được những hàng quán quen như là bạn nói vừa nãy á, vậy thì cói cách có cách nào bạn gợi ý mà có thể khiến mình tìm được một cái quán, ờ, quán ăn nào đó mà nó có đồ ăn, ờ, khá lành mạnh và tốt cho sức khỏe này và cũng có thể là đảm bảo an toàn vệ sinh chẳng hạn? Bạn có cách nào mà tìm được mấy quán như thế không?
Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm, <laughs> thì thật ra thì mình hay dùng, ờ, tính năng Google Maps á. À, m mình xem cái
Ừm. À, à, nó sẽ có những cái review, đúng không? Ừm. Mình hiểu, mình hiểu. Ừm.
đúng rồi, đúng rồi. Mình xem những cái đánh giá về cái cái quán đó và hơn nữa là đặc biệt là mình phải coi, a, đồ ăn coi có ngon hôi hay không nha! <laughs>
À. <laughs> Vậy thì bạn thường xem đồ ăn có ngon không thế nào? Kiểu như là, nghe họ review hay là nhìn ảnh này?
À, à, thứ nhất á thì đầu tiên là mình sẽ coi review trên Google Maps trước, sau đó thì mình sẽ đối chiếu, à, lại bằng mình xem những video TikTok nè, à hoặc là trên YouTube á review lại <laughs> đúng rồi, trên đó nó sẽ có những cái chi tiết hơn.
Ừm. À, ồ. TikTok cũng rất là hay luôn nha! Ừm. Mình thấy là các video Tiktok review khá là chi tiết mà cũng khá là chân thực đó chứ.
Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Cho nên là cái đó là, ừm, kiểu như, mình mình có thể tham chiếu tham chiếu ở, ơ, m các nền tảng khác nhau thì nó sẽ cho mình, à, kiểu như, tổng quan hơn là mình sẽ biết là cái quán đó, a, có sạch sẽ hay không nè? Đồ ăn quan trọng là đồ ăn phải ngon nữa thì, ờ, ờ, nó sẽ giúp mình là, ừm, mình, ừm, mình vui vẻ đúng rồi.
Ừm. Ừm, đúng, đúng. Mình hiểu. Ừm. Có cái nhìn tổng quan, đúng không? Ừm, và, kiểu như là, nếu mà quán nào mà làm ăn không hẳn hoi, ví dụ đồ ăn bẩn hay là đồ ăn không ngon thì chắc chắn là sẽ có review ngay, đúng không? Và mình sẽ biết được rất là dễ dàng nhỉ? Ừm, vậy thì trong cá nhân cá nhân trải nghiệm của bạn á, thì bạn đã tìm được cái quán ăn nào mà nó thật là ngon lại còn an đủ an toàn và lại còn rất là tốt cho sức khỏe nữa chưa? Qua kênh Tiktok hay Google Reviews chẳng hạn?
Ừm. Ừm, đúng rồi. À, mình, ờ thật ra thì món món mà mình ăn ngon mà quen thuộc luôn á, là do mình đi trên đường mình đi làm mình phát hiện ra một cái quán, a, cơm gà luộc đó quá là ngon luôn. Mà mình nhìn vô á đúng rồi, cơm cơm gà luộc miền Trung á, nấu kiểu miền Trung, thì thì mình là gà luộc xong rồi gà xé ra rồi, à, trộn với gỏi á. Ừm, nhưng mà chỗ đó <laughs> nhưng nhưng mà do mình nhìn là chủ quán á rất là sạch sẽ luôn. Họ rất là để ý chi tiết đến bàn, ghế nè, muỗng đũa nè, cho nên đó là lý do mà mình khiến mình quay lại mình muốn ăn hoài luôn đó.
Ừm. Ờ. Ồ, cơm gà luộc hả? Ừm. À, vậy hả? À, ôi, nghe đã thấy ngon rồi á! Ừm. À, vậy hả? Ừm. À, vậy là ngay từ những cái chi tiết nhỏ như là bát đũa, bàn ghế rất là sạch sẽ là đã khiến bạn cảm thấy quán này có một cái cũng vệ sinh an toàn thực phẩm rất tốt, đúng không?
Ừm, đúng rồi, đúng vậy.
Ừm. Vậy thì mình thấy nhiều chỗ còn có nếu mà người chủ á, thì còn chế biến ở ngay tại những cái gian mà ngay sát ngoài đường luôn á. Thế là mình nhìn thấy được tất cả, cả quá trình mà người ta chế biến luôn. Vậy quán này nó có như thế không?
Ừm. Đúng rồi. À, ra quán này là quán, a, ừm, người ta bán ở trong nhà luôn cho nên là rất là sạch sẽ và mình, à nên là mình hay ưu tiên mình ăn quán đó.
À, ừm. Ừm, mình hiểu rồi. Vậy thì bạn đã bao giờ giới thiệu quán này cho người thân hay là bạn bè chưa?
Ừm. <laughs> Có chứ, mình có, mà, ờ, thật ra thì mình có giới thiệu cho chị đồng nghiệp và, ờm, mình có mua giùm chị đồng nghiệp đến công ty ăn luôn. Cho nên là chị, chị ấy <chuckles> đúng rồi, và các lần sau thì chị ờ, và các lần sau thì chị ấy cứ cứ bắt mình ăn mãi thôi. <laughs>
Ừm, hừm. À. Vậy à, chị đồng nghiệp có thích mê luôn không? Ừm, vậy à? Ừm. <laughs> Ăn đến phát ngán luôn, đúng không? <laughs> Ừm, vậy thì mình thấy là bạn đã, kiểu, giới thiệu được cho những người với những cái quán ăn mà phù hợp, vừa ngon lại còn vừa đảm bảo an toàn như thế thì mình thấy cũng rất là vui á. Và mọi người chắc chắn là sẽ vui, kiểu, ai cũng vui, đúng không? Chủ quán cũng vui mà các bạn cũng vui. Ừm, vậy thì đã có bao giờ mà bạn có bị ảnh hưởng như th ảnh hưởng bởi những cái quán ăn ở ngoài chưa? Kiểu như là, nó có vấn đề gì đó mà, ờ, bạn do do, kiểu như là, đang bận rộn gì đó mà bạn có thể ăn bã đã bao giờ mà ăn tạm ở một chỗ nào đấy mà bạn chưa review kĩ chưa?
Đúng rồi. Ừm. Ờm. Ừm. Có chứ, mình có, ờ, tại vì mình để đáp ứng được cái thời gian đi làm á, thì mình có ăn tạm một cái quán, nhưng mà sau đó thì, ờ, mình bị đau bụng <laughs> mình bị đau bụng lay lập tức luôn. Ừm, thì đó là, ừm, ờ, một cái trải nghiệm không tốt cho nên là sau này á, thì mình cứ cố gắng là mình, ờ, đi mình mình đi làm đúng giờ nè, với lại mình có chừa cái thời gian cho mình á, để để mình đi đến những cái quán quen hơn là mình cứ chọn đại một cái quán, ơ, trên đường nào đấy rất là, à, hông quen. Đúng rồi.
Ừm. Ừm. Wow! Vậy à. Ôi. Ừm. À, ừm, ừm, mình hiểu. Ừm. <laughs> Cũng là rất là nguy hiểm, đúng không? Như là nếu cứ nhắm mắt đưa chân như thế thì cũng có rất là nhiều nguy cơ khác nhau nhỉ. Ừm, mình hiểu. Ừm, vậy thì bạn ơi, qua những cái cuộc nói chuyện như hôm nay á, thì mình đã được biết thêm rất nhiều điều về cách mà bạn có thể cân bằng được cái việc ăn uống khi bạn bận rộn này. Cũng như là khi mà bận rộn thì làm sao để tìm được cái những cái c những cái cách mà chế biến đồ ăn nó nhanh gọn, mà lại còn vừa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm mà còn ngon nữa. Và cũng như là cách mà tìm được những cái quán mà có vừa có đồ ăn ngon mà lại còn an toàn nữa, vậy thì cảm ơn bạn rất nhiều về những cái câu chuyện chia sẻ này, và những lời khuyên rất là bổ ích cho các bạn nha.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Rất vui vì được nói chuyện với bạn.
Ừm. Vậy thì cảm ơn bạn rất nhiều c hôm nay nha, tạm biệt bạn nha.
Chào tạm biệt.